أيوه. لأ، برافو عليكِ بجد، يعني برافو على إن إنِّك بتدّي ثقتِك في نَفْسِك بنَفْسِك من غير ما تلجئي لحد، دي حاجة حلوة جدًا و يعني ما فيش مانع إن إحنا نلجأ لحد بعض الأوقات في ن ناس تساندنا، ناس تشجّعنا، حتى كمان ف في موضوع إن إحنا بنمُر بمرحلة فشل، فالناس دي تشجّعنا، فتدعمنا، فنعرف المرّة الجاية بدعمهم ومُساندتهم، إن إحنا بدل ما نفشل ننجح، يعني الخطوة الجديدة ت تكون أحسن آآ لكن كمان إنِّك تكوني بتمرّني نَفْسِك بنَفْسِك إنِّك تدّي ثقتِك لنَفْسِك دي حاجة حلوة جدًا، آه، والكتابة كمان، يعني الكتابة من الحاجات اللي أنا شايفاها فيكِ آآ مُهمّة جدًا، حاولي دايمًا تكوني آآ يعني مُستمرة عليها.
بالضب إمم، بصراحة. آه، باحاول فعلًا أعمل كده، عشان هي بتريّحني جد
إ آه. آه، طبعًا، أكيد، آآ بتحسّي إن هي في ناس كتير بتقول لِك بقى إن الكتابة دي بتفرّغ المشاعر، كإنِّك بالضبط حكيتِ لحد، كإنِّك أتكلّمتِ مع إنسان. فالكتابة بت ال المُخ بيُهيّأ له إنه فَرّغ المشاعر دي آآ قدّام شخص مش قدّام ورقة وقلم يعني، فبيبقى ليها مفعول حلو جدًا.
إمم، إمم. صح. سمعت المعلومة دي فعلًا وده فَرَق معايا أوي في حياتي بصراحة.
حلو جدًا، بجد أنا اتبسطت أوي بالكلام معاكِ وإن إحنا اتكلّمنا النهارده سوا و وقدرت يعني أشوف منِّك شكل جميل لحاجات كتير حلوة أنتِ بتعمليها، آآ بجد شكرًا ليكِ وشكرًا لكلامِك الحلو.
حبيبتي شكرًا، أنا كمان أتبسطت أوي معاكِ.